ไม่ ๆ อ่า ผมอยากจะเกริ่นอีกนิดหนึ่งตรงที่มันเปลี่ยนชีวิตผม เพราะว่า ไอ้การใช้รถบ้านเนี่ย เวลาเราได้รับรถมาแล้วเนี่ย ไม่ว่าเราจะเที่ยวกี่วันเนี่ย ผมไม่จำเป็นที่จะต้องกางกระเป๋าแพ็กกระเป๋า หรือว่าขนย้ายกระเป๋าอะไรอีกเลย พอเราเอาของ กระเป๋าใส่รถเสร็จปุ๊บ ทุกสิ่งทุกอย่างเราเอาของออกมาใช้ เหมือนกับเรามีคอนโด 1 ห้อง แล้วเราขับคอนโดเที่ยวไปเรื่อย ๆ นั่นแหละพล เป็น ต การค้นพบการเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มันเปลี่ยนสไตล์การเที่ยวของผมไปเลยอะ ผมไม่อยากแบบ ไปเที่ยวแบบเดิมโดยที่แบบไม่ได้ใช้ รถบ้านอีกแล้ว <chuckles>
ได้ครับ เออ ๆ ก็จริง เออ ๆ ๆ เออ ใช่ ๆ <chuckles> อ้าว แล้วพูดถึงว่า มัน มันจะมีจุดสำหรับให้นอน ให้รถบ้านไปพักผ่อนอย่างงี้อยู่ ใช่ไหม?
ใช่ครับ มันจะมี camp site อยู่ทั่วประเทศเลยครับผมของนิวซีแลนด์ เพราะว่าประเทศเขาเหมือนออกแบบ รูปแบบ ก อ่า รองรับการ นักท่องเที่ยวสำหรับ Road Trip โดยเฉพาะเลย
อืม อ๋อ มันเป็นประสบการณ์ที่ เออ น่า น่าจะแตกต่างกันมากเลยนะไปนิวซีแลนด์ อย่างงี้
มาก โอ้โฮ ผมเรียกว่าแบบ ผมเพิ่งรู้สึกว่าไอ้การเที่ยวเนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวจริง ๆ ก็ด้วยทริปนี้แหละ เพราะมันรู้สึกผ่อนคลายในการเที่ยวทุก ๆ วัน ทุก ๆ วันที่เราเที่ยว ทุก ๆ วันที่เราย้ายที่
อ๋อ ครับ เอ๊ะ แล้ว แล้วเรื่องใบขับขี่ล่ะครับ?
อ๋อ ที่นิวซีแลนด์เขาเอื้อมากเลย เขาใช้แค่ใบขับขี่ไทยอะ เพราะว่าใบขับขี่ไทยมันจะมีทั้งชื่อ ทุกอย่าง ชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็ไอดีของเราอยู่ในนั้น แล้วมันตรวจสอบได้เลย
อ้าว อ แล้ว แล้วคือแบบ คือ คือเรามีใบขับขี่ไทย เราก็สามารถไปขับขี่ที่ประเทศนี้ได้
ไปเช่ารถที่นั่นขับขี่ได้เลยครับ ไม่จำเป็นต้องขอใบขับขี่สากล
แล้วเขา เขาพวงมาลัยเหมือนบ้านเราไหม เหมือนแบบเลี้ยว ส เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด อ๋อ เหมือนไทยเลย โอเค ๆ
พวงมาลัยขวาเหมือนกันเลยครับ ขับรถง่ายมาก รถไม่ติด ใช่ ถนนดี
อ๋อ อ๋อ เพราะว่าพวงมาลัยมันเหมือนกันเนาะ มันก็เลยแบบสามารถใช้ ใช้ ใช้ใบขับขี่ไทยได้ อย่างงี้เหรอ? เออ เออ โอเค ๆ
ใช่ครับผม แล้วที่นั่นขับรถง่ายมากครับผม เพราะว่า แค่เรา ปฏิบัติตามกฎจราจรของเขาในเรื่องของความเร็วทุก ๆ ที่เนี้ย เราก็สบายแล้วอะ อืม
ครับ อืม